Perfetto, esatto. Però qual è stato il problema a cui non ho pensato? Che non tutti son fotografi, n nel mio campo; cioè non tutti fanno fotografia sportiva. Quindi mi son trovato a ad avere degli oggetti super d'ins degli oggetti super di nicchia. Ehm
Mh. Sì. Ah, e quindi quin diciamo, ehm, no non non tan cioè l'offerta era la richiesta era limitata.
Sì esatto. Quindi anche al prezzo a cui sono uscito, perché io comunque, ehm, l'uf la cosa che io le mie robe le tengo super
Mh-mh.
ordinate. Uhm, ci tengo.
Ci tie strumentazione, anche perché co con quello che costano immagino anche gli obiettivi abbiano un prezzo importante.
Esatto. E e e quindi cos'è la cosa che che ho detto: "Beh, provo a venderle, qualcuno le comprerà." Nulla. Passa 1 giorno, nulla. Passan 2 giorni, nulla. Ho detto: "Vabbè, so già come va a finire, mi devo rivolgere agli d ai negozi di usato fotografico." E loro, sì, obiettivi del genere te li comprano, ehm, perché sanno che comunque
Ahia. M ma te valuteranno pochissimo immagino, perché ci vogliono ricaricare il guadagno, no?
Eh. Esatto, e io mi son trovato proprio in questa situazione: che ho tutto il mio ambaradan, potevo venderlo a, uhm, una cosa come 6-7000 €, me lo son trovato a vendere a 2500.
Mh. Ah. Ma non ci sono dei siti particolari per oggettistica nel vostro campo, oppure persone che conosci, e e ehm, colleghi a cui potevi venderli; è difficile?
No. Allora più che difficile, che gli obiettivi li cambi veramente in situazioni super rare; cioè, meno che non non sei veramente uno che non non presta attenzione a ciò che sta utilizzando. Esatto.
Mh. E gli cade magari, si rompe qualche un'accidentale, altrimenti, come dicevi prima tu, ti durano a lungo.

Mah, ehm, questa rotazione è stata, uhm, su questi fattori, oltre anche al fatto che, ehm, noi per esempio non mhmm, lo sport è fermo in estate, quindi già 3 mesi praticamente eran 3 mesi dove non avrei guadagnato nulla, quindi che andavano già a discapito della situazione. Ehm, quindi nulla, trovandomi a valutare queste cose mi son detto: "Vabbè"
Eh certo, anche questo. Eh, certo.
"mi dovrò reinventare." Ehm
Ah dici: "Oltre al lavoro che faccio, devo, mhmm, cercare di ai avere delle altre entrate anche diversificate, per capire"
Sì, devo devo fare de d devo devo mhmm, <tsk> devo migliorare, ehm, sotto questo punto di vista nel vendermi anche per altre cose. Ehm, per esempio io matrimoni non li ho mai voluti fare perché mi annoiano. Cioè io fotografo lo sport per un motivo, perché è dinamico, è sempre in, ehm esatto, è sempre in movimento, quindi "mi rompo", ehm, tra virgolette di fare il matrimonio che sei lì, fermo, ehm, le entri n lì la canzoncina "Ta ta ta ta" esatto, la cerimonia.
<chuckles> Movimento. Sì. <chuckles> Poi devi star dietro a tutta la la la cerimonia, quanto resta in ballo, le giornate intere?
Esatto. Ehm, però ho oh, ho dovuto fa cioè mi mi mi sono dovuto buttare in questo campo perché? Perché c'è un fotografo, okay? Uno studio che stravede per me, perché io ho fatto 2 matrimoni in vita mia. Tutti e 2 matrimoni quello lì è stato super contento del lavoro che sono andato a fare e quindi <smacks lips> ogni tot mi chiama sempre. <chuckles> Eh, dai
Mh. Sì. Senti, venuto <chuckles> mentre mi dicevi questa cosa, che ami il movimento, mi viene mi è venuto da sorridere, ho detto: "Ma cosa hai fatto fare?" Sai che si so di solito si mette si fa mettere in posa lo sposo e la sposa, li facevi correre? Li li hai ripresi in movimento? <chuckles>
No, la il ca allora, ho avuto la fortuna che un matrimonio era di un calciatore.